Gitu, eee, berarti, ini ya untuk merilekskan, ibarat kata badan kamu dan pikiran kamu dengan cara, minum teh itu tadi ya merawat diri, seperti itu terus scrolling, nah bisa juga tuh kalau misalkan, eee, setelah kamu lembur di rumah, jam 12.00 teng kamu malah jadi on ya ibarat kata kamu masih kepikiran kerjaan yang memang belum selesai tapi kamu udah capek gitu nah, bisa tuh, eee, kamu minum teh yang tadi yang biasanya kamu lakukan, eee, mhm, jadi kan, eee, secara umumnya teh itu bisa membuat rileks badan tuh karena ada apa sih aroma-aroma yang memang menenangkan, seperti itu dan iya itu bisa juga apa, eee, kamu, terapin sebagai terapi ini ya sebelum tidur ya jadi kayak pembukaan sebelum tidur supaya rileks dulu gitu setelah, tadi tegang atau tertekan karena mau menyelesaikan pekerjaan yang, dari kantor tersebut gitu.
Betul betul. Mhm. Mhm. Mhm. Heeh. Oke. Mhm, oke. Oke. Mhm mhm, nah terus selain minum teh nih ada nggak sih cara menenangkan pikiran singkat nih sebelum aku tidur? Siapa tahu bisa membantu aku jadi mudah tidur gitu.
Mmm, tanpa harus minum ya?
Ya selain minum teh misalnya selain heeh, tips yang lain gitu selain minum teh itu.
<laughs> Selain minum teh ya tips yang lain, coba ini pernah nggak misalkan kamu bener-bener rebahan aja gitu, rebahan, tanpa pegang apa pun gitu ya, rebahan terus merem sambil tarik nafas gitu, dipaksain merem aja gitu matanya, bener-bener merem gitu, ya udah rileks aja badannya telentang gitu, pernah enggak?
Mhm. Eee, oke. Berarti pernafasan ya pernafasan dan relaksasi ringan gitu ya. Oke oke ya boleh sih aku cobalah nanti coba untuk memaksakan diri untuk merem, setelah minum teh dan melakukan pernafas teknik pernafasan gitu ya.
Iya. Iya betul.